हाँ, इस बारे में आप कह सकते हैं लेकिन मैं ये भी कहना चाहूँगा आपकी बात के ऊपर कि आजकल अ, जैकेट में भी बहुत पतले-पतले मटेरियल्स जो है जिसे हम लोग विंडप्रूफ अ, बोलते हैं या विंड स्वेटशर्ट बोलते हैं। तो उस टाइप के जो पतले मटेरियल्स हैं, तो उससे क्या है? अगर आप उस जैकेट को घर में भी पहन के रखो तो आपको वैसा इतना ठंड का प्रभाव उसमें नहीं पड़ता, क्योंकि वो जो जैकेट होती है वो सिर्फ़ शरि अ, हवा अ, विन्टर के टाइम में, सर्दियों के टाइम में हवा रोकने के लिए होती है। तो उसमें इतना प्रभाव नहीं पड़ता, हाँ फिर भी आपने जो कहा कि स्वेटर है तो हाँ, स्वेटर स्वेटर अपने अ, जगह स्वेटर काम आती है, जैसा मैंने कहा कि स्वेटर जो है, वो बच्चों के लिए प्रेफरेबल ज़्यादा रहती है।
जी, जी। हाँ जी। जी, जी, जी, बिल्कुल। जी। जी, जी। जी, जी, बिल्कुल मैं नहीं, जी। जी, हुँ। जी। जी। जी। जी, जी, वो सही बात है क्योंकि देखिए अगर स्कूल स्कूल में देखा जाए, तो क्या होता है कि ज बच्चे जब भी स्कूल की ड्रेस होती है, तो 1 स्वेटर उनका होता है फिर उसके ऊपर 1 कोट पहन लेते हैं अगर ज़्यादा ठंडक हो तो। तो ज़्यादातर अगर स्कूलो में देखा जाए तो ऐसा ही स्कूल की ड्रेस होती है।
हाँ, बच्चों के स्कूल की जो ड्रेस होती है उसमें प्रायः आप यही देखोगे, कि अ, उन्हें अ, स्वेटर ही अ अ, दिया जाता है स्कूल से भी ठंड के मौसम में। उसका एक उसका एक सबसे बड़ा कारण ये है, कि स्वेटर जो है वो क्या है, ऊनी से बना हुआ होता है, जिस तरह हम जैसे पहले हमने बात की और उसमें गर्माहट अच्छी रहती है। वो
जी। जी। जी, जी, बिल्कुल, बिल जी। जी। जी। जी, जी और दूसरी चीज़ ये भी होता है स्वेटर जो है शरीर को दबा के रखता है क्योंकि थोड़ा टाइट होता है, जैकेट इतनी टाइट नहीं होती है।
जैकेट एक अ, फैशन के रूप में आजकल हमारे अ, भारत में अ, चलने लग गया है और नए युग में अ, जो भी हम लोग हैं इंसान सब फैशंस के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं, तो उस कारण ही जैकेट का प्रचलन ज़्यादा हो गया स्वेटर से। तो इस मामले में इस मामले में हमारी जो आगे की पीढ़ी है और आगे की जो सोच है, वो भी अभी अ, जैकेट पे ही ज़्यादा फोकस करती है, तो आपका क्या विचार है इसपे?
जी। जी, बिल्कुल। जी। जी, बिल्कुल सही कहा। जी, जी। बिल्कुल सही बात है। जी, जी। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल, मैं तो इस बात से बिल्कुल आपकी सहमत हूँ। होता क्या है कि पहले क्या होता था कि जैसे लोग बाहर घर से निकलते थे बहुत ज़्यादा, अब क्या होता है ठंडक में लोग बाहर कम घर से कम निकलते हैं, घर में ज़्यादा समय व्यतीत करते हैं। और दूसरा क्या है हीटर-वीटर की भी, इलेक्ट्रॉनिक हीटर वग़ैरह की भी बहुत ज़्यादा सुविधाएँ हो गई हैं अब इस समय, तरह-तरह के हीटर आने लग गए हैं, वो भी लोग घर पे लगाने लग गए हैं, तो उससे भी इस चीज़ का फ़र्क आ जाता है। लेकिन पहले देखा जाए तो और पहले की अपेक्षा अगर ठंड भी देखी जाए तो कम पड़ने लग गई है। तो इसलिए जो मतलब स्वेटर हो या जैकेट हो तो थोड़ा उसमें फैशन की गुंजाइश रहती है, लेकिन पहले के ज़माने में देखा जाए